Kebanyakan pikiran dan mental, in beban mental ini tuh udah sampai kena ke fisik gitu.
Oh, ya? Oh, sampai separah itu ya?
Iya, benar, jadi kayak misalkan, eee, setiap dalam 1 bulan pasti ada sakit.
Mhm. Oh. Itu pengaruhnya ke kehidupan pribadi ya mo maksudnya ke kesehatan gitu? At atau ada ngaruh ke yang lain misalnya kayak kualitas tidur a atau ke yang lainnya?
Heeh, benar banget. Ke kualitas tidur sudah jelas ya sudah pasti itu karena misalkan, eee, pas saat saya mau tidur
Mhm. Mhm.
cuma pikiran masih tetap ke sana ke sini memikirkan pekerjaan iya.
Di pekerjaan ya? Heeh heeh heeh. Nah, apa sih, hal yang paling susah waktu kamu untuk mencoba lagi nih, untuk bisa menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi?
Mhm. Untuk, eee, waktu itu akhirnya, saya pun menyadari ini tuh, nggak bagus untuk dilanjutin ya, jadi saya mencoba menerapkan, eee, untuk memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi itu, contoh misalkan sepulang kerja, eee, sebisa mungkin sesuai dengan jamnya, walaupun itu agak betul.
Mhm. Iya, heeh. Heeh, on time ya? Mhm.
Meskipun itu agak mustahil, tapi ya setidaknya kalau, eee, telat atau kelebih pun jangan terlalu panjang. Terus se begitu setelah saya kerja
Mhm. Oh, gitu. Mhm.
biasanya saya punya, eee, ritual-ritual tersendiri gitu, untuk melepaskan dulu dan, eee, melepaskan apa yang sudah dilakukan hari ini di pekerjaan.
Heeh. Bisa kasih contoh nggak ritualnya itu kayak gimana?